Para para sa'kin 'yong pinaka masayang ala-ala ko sa road trip is no'ng, wala talaga kaming Waze-Waze niyan, talagang, ano lang, kung saan kami mapadpad do'n lang kami pupunta. Oo, <chuckles> medyo n oo, medyo nakakatakot kasi inabos inabot kami ng, ah, madaling araw ata, tas kung saan talaga kami napunta. Oo, pero, para sa'kin masaya siya kasi first time kong gano'n. Oo, sayo ba? Mm.
Waze na. Oo. Oo. Ayos, ah. <chuckles> Oo. <chuckles> Oo. Oo, eh, ayos naman din. Ako din naman parang ano, 'yong isa talagang pinaka-memorable na road trip namin, eh, 'yong biglaan tapos ang layo pa ng napuntahan namin, napunta kaming Baguio. Ah, ito kasama ko naman oo, ito kasama ko naman 'yong mga barkada ko ganiyan, eh, wala rin planong-plano, kumbaga ano lang, spontaneous lang. Oo, eh, nataon lang kasing parang may kakapagawa lang ng sasakyan ng isa naming kabarkada, tapos may nagbiro na i-test drive daw namin, punta kaming Baguio. Ito naman si isang tropa ko, eh, talagang ano naman, game naman siya, o G na G naman siya. Ewan ko rin, ah, siguro no'ng pagkakataon din, siyempre mga single pa kami, hindi pa ka wala pa kaming mga asawa at anak, kumbaga, ah, 'yong mga kinikita namin, eh oo, enjoy lang talaga. Ah, isa 'yon sa i
Aw. Ta ang layo naman. Hmm. Biglaan lang. Hmm, okay. Baguio. G na g, 'no. <chuckles> Mm. Talagang enjoy, 'no. Grabe, ang galing. Ang layo no'n, ah.
Oo nga, eh. Kung ako nga hindi ko kaya talagang i-drive din 'yon, eh, kasi, ah, 'yon nga, mangangawit ako, eh. Eh, ayun, na na ayos lang din naman, eh, tawa lang kami ng tawa habang nagro-road trip. Tapos, o
Mm. Oo, saya naman. Ilan kayong magkasama, madami kayo?
Ano lang kami no'n, ah, 4. Parang 'yong mga, oo, oo, parang 'yong ano lang talaga, oo, 'yong pinaka-barkada ko na lang talaga, 'yon lang talaga 'yong kasama, 4 kami. So, ano 'yon buti na nga lang, meron kaming isang kaibigan na parang may rest house do'n, so, kahit papaano, oo, kahit papaano, eh, medyo familiar siya. Tama, tama, medyo sa nakatipid-tipid 'tsaka hindi rin kami parang kasi, 'di ba, minsan pagka pupunta ka sa isang lugar na walang plano, mauubos 'yong oras mo kakahanap ng kainan, kakahanap ng ano, 'di ba. Eh, parang kumbaga na-save kami no'ng isa kong tropa dahil nga medyo pamilyar siya sa lugar, oo. Mm.
Ay pero, okay na 'yon, saya na din 'yon. Kasi ano, kasama mo ang barkada, 'no. Hmm. Ah, okay. Nakatipid-tipid din. Mm. Mm. Kaya nga. Taga do'n din siya. Ang galing naman. Saya no'n kasi Baguio ang lamig pa do'n, 'di ba.
Kaya nga, eh, mismo. Eh, kakaiba din, siyempre, ah, kami kasi taga-Manila talagang ang layo ng ano, no'ng klima do'n. Talagang, kumbaga kung gusto mo talaga mag-relax, talagang puntahan din pala 'yong Baguio, 'no. Although, ah, ngayon kasi sobrang crowded na ng Baguio, 'no. Ah, kung familiar ka, ang dami ng turista lalong-lalo na kapagka holiday talaga, parang puntahan na din 'yon. Kumbaga, a an ang laki na ng diperensiya mula noong nagpunta kami kasi dati parang hindi pa gano'n 'di pa gano'n karami 'yong tao din, oo. Parang, talaga makakapag-relax ka, ganiyan, ah, eh, ngayon kasi pagka makikita ko sa Yo oo, pag makikita ko sa YouTube, ah, mga Facebook, ganiyan, ang dami ng tao, overcrowded na talaga.
Mm. Hmm. Layo no'n. Mm. Mm. Kaya nga, ang dami ng turista, 'no? Kaya nga. Kadaming tao. Hmm. Overcrowded na.

Mm, 'tsaka kasi 'pag road trip talaga alam mo 'yun, kontrolado mo 'yung way kung saan ka pupunta, kung saan ka dadaan, kung paano ka mag-da-drive, kung gusto mo mabilis ba, or gusto mo bagalan lang para ma-feel 'yung ano, 'yung environment na nakikita mo ngayon, 'yung gano'n 'di ba. Mm.
Kaya nga. Ah, oo. Kaya ako, tama, tama. Tapos ano nga eh, nakakatuwa, parang 'yung kami dati nung bata ako, pagka talagang medyo malapit na kami sa destinasyon namin, talagang mas pinipili ng tatay ko na patayin 'yung aircon, tapos ibaba na lang 'yung bintana, kasi makikita mo talaga na iba 'yung ihip nung hangin eh, sa probi-probinsya, ganiyan. Oo, ayun masarap din.
Oo. Ang sa ano 'no. Ang hangin, totoo. Ang lamig pa, kahit mainit. <laughs>
Kaya nga eh, lalo na pagkaano talaga, mga medyo sa, ah, malamig na probinsya ka mapunta, talagang mai ah, kukumpara mo 'yung pagkakaiba nila sa Maynila eh, 'di ba. <laughs> Totoo, totoo. Eh, ano kung mag-ro-road trip ka wala ka namang mapupuntahan dahil naubos na 'yung oras mo sa traffic 'di ba. <laughs>
Mm. Totoo, dito 'di ka puwedeng mag-road trip, traffic. <laughs> 'Di ba. Kaya nga, puro mall. At saka puro mall na kasi dito, 'di ba, kung tutuusin.
Oo nga, oo nga, tama. Pero, ano kung ano din kung Sa ano 'no probinsya ano sa, sa Marilaque, 'yan, oo na minsan
Mga mm, road trip talaga sa ano, mga probi-probinsya, mm. Hmm, oo. Isa pa din 'yun, maganda nga din dun, nagpunta na din kami dun eh. Haba ng kalsada ano.
Oo, yun. Oo ang haba nung kalsada, 'tsaka, ano talaga parang challenging kahit na sa sasakyan ka, eh nakakatuwa din parang naglalaro ka lang ng ano 'no, naglalaro ka ng video game. Oo, oo. 'Tsaka 'yung ano nga eh, may nadaanan din kaming da daan sa Tagaytay, ah, mula Batangas talagang, ah, ang ano din ang tarik din ng daan, ang daming kurbada eh, tapos ano talagang parang oo nga, nakakatakot nga parang siyempre 'yung takot na 'yan eh ,experience na 'yun 'di ba, talagang, ah, once in a lifetime ma-experience mo 'yung gano'ng thrill 'di ba sa road trip mo. Eh, nakakatuwa din, 'di ba.
<laughs> Maluwag. Mm. <laughs> Nag-di-drifting 'no. <laughs> Mm. Mm. Oo meron nga dun, nakakatakot dumaan dun eh. Tama, once in a lifetime. Mm. Kaya nga. Sobra. Talagang kasi para sa'kin 'pag nagro-road trip ano din siya, pampakalma din, sa magulong mundo, <laughs> 'di ba.
Hmm, oo. Oo nga. Tama, tama, tama naman 'yun. Kasi siyempre 'yung ano 'no, 'yung bata ako ang hilig kong tumingin sa sa labas 'pag, ah, pupunta kami ng Pampanga, pagka nasa expressway na, eh in a way, nakakakalma din 'yun, na ngayong parang ngayong, ah, matanda na ako, although ako yungnag-da-drive, eh at least maranasan man lang nung pamilya ko 'yung, ah, ganun 'di ba 'yung kalmadong environment, ganiyan.
Mm. Mm. Mm. Iba pa din. Mm. Oo. Pati ano eh, bonding din 'yun kaya masaya. Lalo na't 'yung mga kasama mo is pamilya, 'yun nga partner, or asawa, 'di ba napakasarap sa pakiramdam, kasi quality time din sa para sa kanila at sa atin 'di ba.
Mismo. Oo, oo. Mhm, tama, tama. Oo, ah, sige, ah, naging masaya ako sa kuwentuhan natin, at sana makapunta pa tayo sa malalayong lugar 'no. <laughs> Na. Salamat! Paalam! <laughs>
Mm. So 'yon. Ako din. <laughs> Natuwa ako sa mga shinare mo, salamat sa'yo, ingat ka! More travels to come.